Ja, ich habe immer nur 'n bisschen Sorgen irgendwie, weil ich so dann neu bin, meinen Vorgesetzten an der Stelle, äh, auf die Nerven zu gehen, weil die investieren schon so viel Zeit in mich, also tatsächlich. Und wenn ich den dann noch auf die Nerven gehe, dass ich irgendwie mehr arbeiten muss, weil äh, will weil immer wenn ich mehr arbeiten will, müssen die erst mal 'n Haufen Energie in mich stecken, um mir überhaupt beizubringen, äh also, irgendwelche Skills beizubringen, damit ich überhaupt erst, ähm, arbeiten kann und dann möchte ich jetzt hier irgendwie nicht so auf dicke Hose machen zu sagen: „Hey, ich möchte unbedingt mehr arbeiten.“
Okay. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Aber was wäre denn das Problem, wenn du das machen würdest? Weil ich meine, würden sie was wäre was ist denn das Worst-Case-Szenario? Dass sie dich rausschmeißen oder was was ist deine Sorge? <chuckles>
Ne, so schlimm so schlimm wäre es, äh, nicht, aber also ich hab aktuell 'n sehr gutes, äh, Verhältnis zu meinen Vorgesetzten und meine Angst ist halt, dass sie also f schon fast freundschaftlich bald und, äh, da hätte ich halt irgendwann das Gefühl, dass sie dann vielleicht einfach zu genervt von mir sind an der Stelle und sagen: „Oh ne, der schon wieder“ oder je jetzt haben sie also, sie machen auch wichtige Aufgaben und jetzt m können sie wegen der schon wieder keine wichtigen Aufgaben machen und müssen das dann teils irgendwie noch 'ne Stunde länger dableiben. Das sind dann irgendwie Sachen, wo ich sage: „dafür möchte ich auch nicht verantwortlich sein.“
Mhm. Okay. Ja, okay. Mhm, klar. Ja, kann ich total nachvollziehen, da die Gefühle, die du hast. Und gleichzeitig will ich dich dennoch ermutigen, mal schauen, wie du das in ein Gespräch mit ihnen bringen kannst. Weil, du hast grad schon gesagt, ihr habt fast 'n freundschaftliches Verhältnis, nur sie sind deine Vorgesetzten. Das heißt, eigentlich ist ihr Job auch Leadership zu zeigen. Und wenn du sagst: „Ich möchte mehr Aufgaben oder ich möchte zumindest dadrüber sprechen, ob das eine Möglichkeit wäre“, ist es total berechtigt und ihr auf ihre Aufgabe ist zu schauen: Wie können sie die Kapazi also, welche Kapazitäten haben sie? Das ist eigentlich nicht also, diese Gedanken, die du die du dir da gerade machst, die sind nicht richtig an deiner Stelle, sondern die sind eigentlich im Leadership richtig. Das ist eigentlich deren Job. Und dein Job ist nicht, zu gucken: „Oh, wie kann ich denen nicht auf die Last fallen?“ Die müssen gucken, wie sie mit den Sachen umgehen, die sie vor der Nase haben. Verstehst du mal den anderen Blick?
Boah, ich danke dir. Ja, ich danke dafür, dass ich einfach mal Ich wollt grad sagen, dafür, dass ich einfach mal 'n Blick habe, der völlig, äh, an meinem Kopf vorbeigegangen ist. Natürlich, ich sehe das immer nur aus Angestelltensicht, aber ich darf natürlich nicht diese Leadership äh, Sache vergessen und, dass sie halt nicht nur Freunde, sondern auch Vorgesetzte sind. Also danke für deine zahlreichen wirklich guten Tipps. Ich denk, ich werde da mal bald, ähm, ja, in das Gespräch gehen und fragen, was man da so insgesamt ändern kann.
<giggles> Ja, genau. Ja. Genau. Ja, genau. <giggles> Mhm. Ja, super gut, würde ich sagen. Dann ganz viel Erfolg dir dabei.